Halo halo selamat malam Kak, dari sini.
Halo iya, selamat malam juga, aduh gimana kabarnya, Mas? Mhm.
Alhamdulillah Kak, baik, Kakaknya sendiri gimana nih kabarnya?
Iya, alhamdulillah ya, mhm, iya baik juga nih masih sehat walafiat aduh, iya iya, mhm mhm.
Alhamdulillah ya, gitu kan, heeh, apalagi kita nih weekend ya kita ngobrol-ngobrol nih mungkin ya gitu kan, ngobrol apan apaan nih, Kak? <chuckles>
Iya? Waduh, heeh, yang santai-santai aja nih aduh, mhm, kayaknya ngomongin tradisi deh, mhm, iya.
Tradisi? Wah menarik banget ya, apalagi nih tradisi sekarang kayaknya banyak ya yang udah mulai kayaknya langka gitu di kita nih, heeh.
Mhm. Iya. Ditinggalin ya? Heeh, ditinggalin, heeh heeh.